Pas jalanan sore, eee, dia jadi cepat lelah, yang sebelumnya itu dia tidur mau jam 10, jam 11 malam. Nah kalau dia diajak jalan sore, itu dia bisa tidurnya jam 9, itu udah pules, tidurnya. Jadi bangun besok paginya juga normal ya, jam-jam 7 gitu udah bangun. Jadi kayak efeknya langsung berasa gitu sih, baik ke orang tuanya, anak-anaknya juga. Cepet adiktif, gitu.
Mhm, mmm. Mhm. Mhm mhm. Mhm. Heeh heeh. Oh, heeh heeh. <chuckles> Heeh heeh. Oh, heeh heeh. Heeh heeh. Betul, betul, karena sebenarnya, ya, anaknya itu ngefek banget ya ke orang tuanya. Jadi kayak kalau misalnya anaknya rewel, gak tidur-tidur mungkin ngaruh juga ke Kakak gitu. <chuckles>
Kenapa? Oh, bener Kak, kita juga jadi mhm, jadi bad mood juga kan. Eee, kalau itu kebiasaan aku itu ya, kalau misalnya sekarang kan aku bangun lebih cepet. Nah, terus kalau itu dulu aku tuh gak pernah minum kopi Kak, tapi, eee, belakangan ini aku coba minum kopi, gitu. Jadi menurut aku dulu tuh kopi, "Apa sih orang-orang tiap pagi minum kopi, kayak gaya aja gitu, apa sih?" gitu. Ternyata, bagi aku, kopi itu sepenting itu sih. Kayak aku bisa, eee, memulai hari gitu ya, lebih semangat ya. Kayak karena kan udah ada kafein ya Kak, di tubuh kita ya.
Iya. Heeh. Mmm. Mhm mhm. Iya. Ep heeh. Mhm. Oh, heeh heeh. Mhm. Iya. <chuckles> Heeh heeh. Heeh. Betul betul. Mhm mhm. Mhm mhm. Iya, betul.
Jadi rasa nggak nggak cepet lelah aja gitu. Apalagi mhm, paginya kan, kita kan udah bangun pagi terus olahraga lagi kan, joginglah ya, bisa dibilang. Nah biasanya takutnya tuh jam-jam 9, jam 10 udah lowbat tuh, sedangkan kerjaan masih ada masih belum diselesaikan. Nah, aku coba sokong pake kopi. Nah, biasanya eee, ternyata dengan kopi lumayan ngebantu sih Kak. Lumayan ngebantu aktivitas-aktivitas aku sehari-hari. Begitu sih.
Ngantuk ya? Betul betul, mhm mhm. Mhm. Oh, heeh heeh. Betul. <chuckles> Heeh heeh. Mhm. Oh, heeh heeh. Iya iya. Mmm, mhm mhm. Jadi, kayak apa ya, bantu banget ya. Aku sih juga konsumsi kafein gitu Kak, jadi kayak, eee, langsung ngaruh ya, maksudnya kita lebih fokus, juga dan enggak gampang ngantuk gitu. Karena eee, kayak kalau pagi-pagi ya, kadang kalau misalnya kurang tidur aja, misalnya tidur udah agak maleman, bangun pagi tuh masih ngantuk banget. Padahal kayak bangun pagi Kak, bener kata Kakak sih tadi. Jadi, mmm, kebiasaan pagi yang paling bantu itu kayaknya tadi tuh ya, kayak iniin kopi gitu.
Mhm mhm. Oh, game ya? Iya, Kak, bener bener. Mhm mhm. Hmm. Mhm mhm. Bener bener. Hmm. Hmm, mhm. Mhm. M Kakak juga minum kopi berarti ya?
Eee, kalau aku nggak. Aku nggak bisa kopi, jadi kayak mau enggak mau harus matcha. <chuckles>
Oh, iya. Oh, BTW matcha ada kafein juga ya?
Iya, ada mat matcha ada kafeinnya dan, eee, kalau bisa sih kalau pagi hari ya minumnya tanpa susu gitu. Kakak kalau minum kopinya pake susu atau enggak?
Oh.

Oh, heeh heeh.
Mhm, karena kan, eee, apa ya, le malam hari tuh lebih leluasa aja, gitu. Nah, bia bener, lebih sepi, kayak lebih berasa aja gitu, eee, kerjaan kayak lebih s selesai aja deh pokoknya. Nah, jadi pas pagi hari itu rasanya jadi lebih capek sih. Bangun lebih siang aja sedikit, gitu ya. Memang karena aku gak morning person aja sih orangnya. Nah, menurut aku ketika aku bangunnya sedikit lebih siang kayak jam-jam 8 jam 9 gitu ya. Mhm, <coughs> aku ngerasa
Mhm. Oh, lebih sepi ya? Mhm mhm. Heeh heeh. Oh, betul betul. Mhm? Mhm mhm, oh, heeh heeh, <chuckles> Heeh heeh heeh. Heeh heeh, oke. Mhm mhm. Mhm? Iya. Iya, heeh. Heeh. Gimana?
eee, hari hari aku tuh kurang semangat, karena kayak diburu-buru gitu loh Kak, kayak banyak kerjaan yang ternyata harusnya dikerjain tapi aku karena bangunnya kesiangan, jadi aku gak bisa kerjain. Jadi, ya banyak aja gitu, banyak hal-hal hal yang diburu-buru. Nah, menurut aku itu kurang oke sih, sehingga beberapa hari belakangan itu aku coba untuk setelah bangun pagi jam-jam 05:00 gitu yah, aku langsung aja aktivitas gitu, kayak apapun bener tanpa balik tidur, apapun itu misalnya, eee, sekedar hanya, eee, e apa namanya, nyapu nyapu rumah atau misalnya kayak ngelipetin pakaian yang tadi sore udah nya udah kering gitu ya, dilipetin. Terus mulai nyiapin buat bekal dan lain-lain, bekel suami gitu ya, nah itu ternyata pagi pagi aku tuh jadi lebih berwarna aja gitu, karena banyak kerjaan yang selesai. Hal sesimpel aku, eee, bangun pagi itu udah buat aku l lebih semangat aja sih dan jadi fokus aja gitu seharian karena banyak banyak to do list yang udah tercapai sih. Nah, kalau Kakak, sendiri?
Oh, gitu Heeh heeh heeh. Mhm? Mhm. Iya. Oh, heeh heeh. Heeh heeh, mhm mhm. Iya iya iya. Mhm. Iya. Iya. Mhm mhm, oh tanpa balik tidur? Mhm. Heeh. Apa? Oh, heeh heeh. Mhm mhm. Iya? Oh, heeh heeh, oke oke oke. Mhm. M iya iya. Mhm? Oh. Oh. <chuckles> Heeh heeh heeh. Hmm, mhm. Iya? Oh, betul betul betul betul. Iya ya ya, kadang kayak lebih positif gitu ya, Kak, ya?
Iya, bener bener, Kak. Kalau, Kakak, sendiri gimana?
Mhm mhm. Mhm, mhm mhm, kalau aku sih se sebenarnya aku emang kayak morning person yang Kakak, bilang tadi gitu, aku suka banget aktivitas pagi gitu. Jadi, mmm, aku sangat bersemangat gitu Kak, kalau misalnya, eee, kayak aktivitas pagi keluar rumah gitu ya kayak, eee, car free day ataupun joging ataupun kadang tenis, gitu. Masalahnya, eee, nggak ada tuh temen aku yang suka ini Kak, suka jalan pagi, mereka tuh rata-rata kayak, "Aduh, pagi banget," gitu kan. Nah, aku juga suka, eee, ke kafe-kafe gitu kayak cafe hopping gitu, tapi pagi gitu Kak, jadi kayak jam 6 atau jam 7 pagi gitu. Nah, m mhm?
Hmm, mhm. Hmm, betul. Mhm? Mmm, ya. Oh, gitu, oke oke oke. Hmm. Oke oke oke. Mhm mhm mhm? Oh tuh, itu berarti ke kafe-kafe yang 24 jam dong ya?